Ờ, bạn ơi, tính ra là mình với kết với chồng kết hôn cũng được 3 năm rồi đó. Nhưng mà cái vấn đề việc nhà á, cũng như là những cái trách nhiệm trong cái việc mà làm việc nhà á, luôn luôn là một cái vấn đề mà khiến cho hai đứa mình mâu thuẫn, rồi xảy ra rất là nhiều những cái tranh cãi. Nhiều lúc nói thật mình chán nói chuyện với anh ấy luôn á nhưng mà nếu như mà không có nói chuyện rồi là không có thúc giục á, thì anh ấy cũng không làm việc nhà. Rồi cuối cùng cái người mệt mỏi nhất trong gia đình lại là mình. Đó, kiểu như bây giờ mình, kiểu như, bị bế tắc á. Nếu như mà mình cứ nói nhiều về cái vấn đề đấy á, bản thân mình cũng chán mà ảnh ấy cũng sẽ chịu áp lực rất là lớn nhưng mà nếu mà mình không nói á, là tụi mình cứ y chang cái tình trạng đó là việc là đổ dồn hết sang phía mình và khiến cho mình rất là áp lực. Đó, nên là giờ mình muốn tìm một cái lối thoát nào đó và mình muốn giải quyết cái vấn đề này một cách triệt để luôn để mà không có những cái cãi vã liên quan đến việc nhà cũng như là trách nhiệm, ừm, ờ, việc nhà nữa. Mình muốn xin lời khuyên từ phía bạn á. Bạn có lời khuyên nào cho mình không?
À, nã Ừm. À, mình hiểu. Ừm, ừm. Ừm, cũng khó, đúng hông? Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, rồi đầu tiên thì bạn bình tĩnh nha, chuyện gì thì cũng sẽ có cái phương án giải quyết hết nè. Và mình nghe bạn kể như vậy thì đúng thật là mình hiểu là bạn đang rất là áp lực, đúng hông? Và cũng như bối rối về cái việc mà tại sao chồng lại không phụ giúp bạn trong công việc nhà nè, đúng hông? Nhưng mà trước khi mà những cái lời khuyên được chia sẻ đó, thì bạn cho mình hỏi một chút nha. Những cái cuộc cãi vã này nè, bạn thấy là nó có diễn ra thường xuyên hông? Và cái thời gian cãi vã hay bạn cảm thấy là chỉ là những cái chuyện cãi vã nhỏ nhặt thôi hay là cũng có những cái cuộc cãi vã lớn nè?
Ừm. Ừm. À. À, thực ra là cãi vã thì cũng không hẳn đâu, mà chắc là người ta gọi là do là mình hay cằn nhằn ấy. Như thế này này, ví dụ nhá, chồng của mình đi làm về á, anh ấy bước vô nhà một cái là cái dép anh ấy không có để lên trên cái kệ giày đâu bạn, trong khi nhà mình có một cái kệ giày rất là đẹp và rất là to ở ngay trước mắt ảnh ấy luôn, nhưng mà ảnh ấy sẽ để cái dép ở ngay cái chỗ bệ cửa đó, nhìn rất là khó chịu. Và sau đó thì anh sẽ cởi áo ra, và không phải là bỏ cái áo vào trong máy giặt để cho mình giặt đâu, mà là sẽ vắt lên trên cái ghế ở cái bàn ăn ấy. Kiểu, đến lúc, kiểu, mình nhìn mình thấy rất là lộn xộn nhá. Mà cái vấn đề này mình nói không điêu là mình phải nhắc anh ấy 1000 lần rồi, nhưng mà ảnh cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại những cái cái cái việc đấy, anh ấy không hề có cái ý thức là phải phối hợp với mình để mà khắc phục cái đấy. Nếu là bạn thì bạn có tức không? Chứ mình là mình tức lắm, kiểu như mình cảm giác như là mình nói mà ảnh ấy không có chịu lắng nghe mình ấy. Đấy, thế là mình luôn luôn cằn nhằn. Anh mà mình cằn nhằn thì ảnh cũng không hề kém cạnh đâu, ảnh ấy sẽ nói lại, ví dụ như là ảnh ấy sẽ bảo là "Cái dép đấy đấy anh sẽ đi tiếp mà" hay là "Cái áo đấy là lát anh còn mặc nữa." Hoặc là anh bảo là "Ờ, thì tí nữa thì anh tắm xong rồi anh cầm cái cái áo vào trong máy giặt luôn cho nó tiện." Tức là ảnh ấy sẽ luôn luôn phải cãi lại mình một cái gì đấy, để khiến cho mình rất là khó chịu và mình sẽ lại nói thêm cái gì đó. Thế là thành ra là cái mâu thuẫn ấy, nó từ những cái việc rất là đơn giản thôi. Nhưng mà nó sẽ dần dần dần dần lớn lên và trở thành những cái cuộc cãi vã lớn. Đôi khi thì mình chán mình không có muốn nói nữa, mình chỉ nhắc anh ấy tới đó thôi và anh ấy không làm thì thôi, nhưng mà bản thân lại là một người rất là gọn gàng, sạch sẽ á bạn, mình nhìn thấy mình khó chịu lắm, mình ức chế cực kỳ luôn! Đấy, nó cứ như vậy á, nhưng mà cũng xảy ra rất là thường xuyên, nếu như mà mình không muốn nói là hàng ngày. Tất nhiên là không phải là hàng ngày là chỉ mỗi cái chuyện cái cái áo đấy đâu, mà nó còn liên quan đến rất là nhiều những cái chuyện khác trong gia đình ấy.
Ừm. À. Bách đúng hông? À. À. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, ừm. Ừm. Ừm hiểu. Cái A. Vậy á hả? Ừm. Bình tĩnh, đúng hông? <laughs> Ờ. Rồi, ờ. Ờ, mình hiểu, mình hiểu. Tất nhiên là cái cảm giác bạn trải qua nó không hề dễ chịu một chút nào, đúng hông? Và gồm cả các cái sự ấm ức nữa và cũng như là cảm thấy là tại sao mà bạn đã nói rất là nhiều lần rồi, mà cái việc đó cứ lặp đi lặp lại hoài, đúng hông? Bạn cũng sẽ cảm thấy là, à, lời nói của bạn có thể là không có trọng lượng trong tai của ảnh nữa nè ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi, mình hiểu. Nhưng mà bạn ơi, ờ, những cái tranh cãi này nè, bạn cảm thấy là mỗi lần mà tranh cãi xong, hay là cằn nhằn xong á bạn, thì ảnh cũng có những cái lời đáp trả lại, đúng hông? Nhưng mà rồi sau đó nha, bạn có thấy là có bất kỳ một cái sự cải thiện tích cực nào của ảnh hông? Nho nhỏ thôi cũng được nha.
Ừm. Ừm. Chính xác, chính xác. Ừm, đấy là cái cảm giác của mình luôn đấy. Ờ. Ờ, lâu lâu á thì anh ấy cũng sẽ cải thiện nếu như mà trong trường hợp mà mình thể hiện là quá là căng ra thì ảnh cũng sẽ hơi e sợ một chút đó bạn. Tuy nhiên là nó sẽ chỉ là kéo dài được trong vòng khoảng 1 tuần thôi, và sau đó thì lại đâu vào đấy, cái vấn đề nó lại như cũ. Mình lấy ví dụ cho bạn nha, cái chuyện là trong gia đình mình á, ờ, thông thường thì mình sẽ là người nấu nướng dọn dẹp rồi, kiểu, mọi thứ nó nó nó, kiểu, mình phải làm, nếu như mà mình không làm thì anh ấy làm mình cảm thấy khó chịu lắm, nhưng mà cái việc đổ rác á, là mình yêu cầu anh ấy sẽ phải làm. Ví dụ như là sau khi ăn tối xong, mình dọn rửa xong, mình bỏ hết tất cả đồ vào máy rửa chén rồi, thì anh ấy sẽ cần phải chủ động rằng là đi dọn rác và vứt rác đi. Thực ra cái việc đấy nó chỉ mất khoảng 2 phút mỗi ngày thôi, nhưng mà ngày nào anh cũng phải để mình phải nhắc. Nếu như mà mình không nhắc là anh ấy sẽ không làm trong khi cái việc đấy là đã giao là của anh ấy rồi, nhưng mà anh ấy không có một tính chủ động một tí nào cả, mà lúc nào mình cũng phải nhắc. Và đến mít mà ví dụ như mình không nhắc thì anh ấy sẽ không làm luôn. Đó, thì cũng có một cái thời gian do là mình cằn nhằn quá nhiều, thì anh ấy cũng chủ động là, ừ, ờ, vứt rác, ờ, ừm, khoảng được khoảng 1 tuần, mình nghĩ là được khoảng 1 tuần. Ơ, cái xong đâu, sau đó thì tự nhiên đến một ngày đẹp trời rồi anh ấy cũng lại quay về cái trạng thái cũ là không chủ động làm nữa, mình cũng chẳng hiểu lý do tại sao nữa, nhưng mà có rất là nhiều lần nó thất thường như vậy. Đôi khi thì anh ấy nhớ là anh ấy làm, còn đa số thời gian á thì lại anh ấy sẽ không nhớ luôn và anh ấy không chủ động trong những cái việc nhà như vậy á.
Bạn rất là đúng đấy. À. Ừm. Ủa? Ừm hứm. Ừm, ừm, mình hiểu nè và mình tin rằng nha bất kỳ một cái bà mẹ nội trợ nào đó cũng sẽ có những cái ấm ức, đúng hông? Những cái khó khăn tương tự giống như bạn nè, là bạn có một mình trải qua cái vấn đề này đâu nha. Mình sẽ ở đây nè, đồng hành cùng với bạn để tìm ra cái lời khuyên, hay là tìm ra cái phương pháp nào cho cái vấn đề này nha. Mà trước đó đó nha, thì bạn cho mình hỏi một chút nè, bạn đã từng thử bất kỳ một cái cách giải quyết nào trước đây chưa? Ngoài cái việc mà cằn nhằn, ngoài cái việc mà chất vấn ảnh á, thì hông biết là có cái cách nào bạn đã từng thử hông? Và kết kết quả nó ra sao vậy bạn?
Ờ. Đúng. Có chứ. Mình đã từng thử dán cái gọi là checklist những cái việc nhà anh ấy cần phải làm á bạn. Và những cái việc mà anh cần phải làm, mình dán lên trên tủ lạnh. Nhưng mà anh ấy không để ý tới cái mà mình dán luôn, kiểu như là, việc nó cũng đâu vào đấy. Thế mà mỗi một lần mà mình nhìn thấy cái bảng đấy mà mình lại nhớ ra những cái là anh ấy không có làm á thì mình lại càng bực tức. Thế là thôi, ừm, mình dẹp cái bảng đấy luôn, mình không có làm nữa, mình không có để cái bảng checklist đấy ở đấy nữa. Đó, hay là ví dụ như là mình cũng có cằn nhằn với mẹ chồng để mà mẹ chồng nhắc anh ấy một cách tinh tế nhưng mà cũng lại đâu vào đấy thôi. Bà nhắc thì cũng giống như là mình nhắc à, cuối cùng anh cũng chẳng cải thiện gì cả.
Ờ, có nha bạn. Ừm. Ừm, ừm, mình hiểu nè. Và mình tin là bạn cũng đang là cố gắng rất là tốt rồi nè, cho nên hi vọng là bạn cũng đừng trách bản thân bạn trong cái hoàn cảnh này nha. Vậy thì bây giờ mình sẽ đề xuất một cái việc nè. Đầu tiên á thì cũng có thể nha, là ảnh cũng sẽ có những cái áp lực bên ngoài từ phía công việc, đúng hông? Thì đôi lúc á khi mà chồng của bạn về đó, thì ảnh chỉ muốn là được thoải mái nhiều nhất có thể thôi, đúng hông? Từ thoải mái, từ cái đôi giày, đôi dép hay là tới cái áo này kia. Đó, thì có thể là trong cái việc đó thì bạn cũng sẽ cố gắng là nhìn nhận xem là hiện tại á thì anh đang có những cái áp lực nào từ phía bên ngoài không? Và cũng như là bạn hãy thử nha, mở lòng xem, hỏi thăm chỉ là những cái câu hỏi vu vơ thôi, kiểu như, bạn chan sẻ cho ảnh nhiều hơn về cái việc mà ảnh đang áp lực ở công ty chẳng hạn. Đó, rồi sau đó nha, bạn cũng sẽ gợi chuyện một chút nè, bạn cũng sẽ san sẻ lại, chia sẻ lại những cái gánh nặng mà bạn đang có hiện tại đó. Thì cái việc này nó chỉ xuất phát từ cái việc đầu tiên là hai vợ chồng nói chuyện với nhau theo một cái kiểu mà chia sẻ những cái gì cuộc sống gần đây nè. Ờ, cũng không có bất kỳ một cái sự chỉ trích hay cũng không có bất kỳ một cái câu hỏi chất vấn như thế nào hết á. Đó thì hông biết là lần cuối á, bạn cùng với chồng á, chia sẻ những cái điều xảy ra trong cuộc sống là khi nào nè?
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, <tsk> để mình nghĩ nha, cũng hơi lâu rồi đấy. Kiểu như là, chắc là vợ chồng mình ờ, ví dụ như là khi mà con ngủ rồi ấy, thì sẽ ngồi tranh thủ nói chuyện với nhau. Nhưng mà là mà mấy chuyện phiếm thôi, chứ cũng không hẳn là chia sẻ xem là, ờ, dạo này anh có áp lực không, hay là cái việc em cằn nhằn như vậy thì anh có khó chịu không? Kiểu, mình cũng không có mấy cái câu quan tâm như vậy ấy, mình cũng nghĩ là nó hơi bị khách sáo quá. Nhưng mà đúng như là bạn nói, có vẻ như là mình cần phải thay đổi cái góc nhìn một chút. Có thể là anh ấy thì ở trên công ty thì do là phải theo những cái khuôn phép, rồi là phải mặc áo sơ mi, rồi là phải mang giày mang ra xăng đan đồ rồi, nên là anh ấy cảm thấy là nó bị ngột ngạt. Nhưng mà khi về đến nhà thì anh ấy muốn mọi thứ nó được thoải mái nhất có thể và đấy chính là cái động cơ khiến cho anh ấy thoải mái, ừm, để những cái hành vi không được ngăn nắp cho lắm ở nhà. Nhưng mà mình lại có vẻ như là đang cố tình không hiểu, đúng không? Thì, kiểu như, mình sẽ cần phải thay đổi cái góc nhìn để mà hiểu anh ấy hơn chứ nhỉ? Ừm, bạn thì thấy cái cách này cũng hay đó.
Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm. Rồi. Chính xác. Ừm, đúng. Ừm, ừm. Bạn cũng đừng tự ừm, ừm,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 nè nhưng mà bạn cũng đừng tự trách bản thân bạn nha. Có thể là do cái góc nhìn nè và cũng như cái cuộc sống, cái trách nhiệm của mỗi người nó khác nhau một chút với lại cái vai trò, đúng hông? Thì tất nhiên là bạn với cái tư cách là người làm vợ, làm mẹ nè, thì cái việc mà bạn muốn cho căn nhà lúc nào cũng ngăn nắp đó là một điều rất là tốt luôn á nha. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái việc thấu hiểu chồng nè, và cũng hiểu là lý do thực sự là tại sao lại ảnh là như vậy thì cũng một cái điều tốt, đúng hông, bạn ơi? Đó, cho nên là khi mọi người có cái buổi mà chia sẻ với nhau, hỏi han nhau nhiều hơn đó bạn. Rồi sau đó thì bạn cũng sẽ chia sẻ những cái mong đợi của bạn ở cái việc là "À, nếu mà anh về nhà thì anh có thể là hỗ trợ cho em nhiều hơn về cái mặt đó hông?" Đó, thì bạn sẽ dùng những cái giọng điệu như là bạn đang cần cái sự giúp đỡ của ảnh đó bạn. Thì tất nhiên là đàn ông mà, nếu mà ai mà bắt buộc họ hoặc đối đầu với họ, đúng hông? Thì họ cũng sẽ có thể là có những cái sự phản kháng này kia. Nhưng mà nếu mà người yêu thương của họ nhờ họ, nhờ cái sự giúp đỡ của họ thì tất nhiên nha, thì mình nghĩ là hông có bất kỳ người chồng hay bất kỳ người cha nào sẽ từ chối đâu đó. Thì hổng biết là bạn thấy là cái cách tiếp cận về cái vấn đề nè, nó như thế nào ha?
Đúng, đúng. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, chính xác. Ờ. Ừm, mình thấy bạn nói cũng có lý. Có vẻ như là sống trong cuộc sống hôn nhân này được, ờ, 3 năm hơn rồi, khiến cho mình bớt đi cái sự mềm mỏng ấy. Mình nhớ là ngày xưa yêu nhau thì tụi mình cũng nói chuyện với nhau theo cái kiểu ngọt nhạt như vậy. Và mình cũng rất là hay có những cái lời lẽ, kiểu, lịch sự nhờ vả ảnh ấy. Nhưng mà có vẻ như là <sniffs> do mình bị khó chịu khi mà cứ phải liên tục phải dọn dẹp và đi theo sau anh ấy để mà dọn dẹp á, khiến cho mình bị mất đi cái sự mềm mỏng đấy. Và khiến cho cái cách nói chuyện của mình á, nó trở nên cọc cằn hơn. Nhưng mà nếu như mà bây giờ mình thay đổi một chút về ngôn từ, và giống như là bạn nói, anh ấy cũng đã từng có một cái thời gian yêu đương mà rất là chiều chuộng mình. Biết đâu được nếu như mà bây giờ mình, ờ, trở nên mềm mỏng giống như là ngày trước thì anh ấy cũng sẽ, ừm, có cái thái độ tốt hơn và chia sẻ với mình về những cái việc nhà thì sao ha? Ô kê, mình sẽ thử cái cách này nhá. Nhưng mà cái này là cần luyện tập đấy, chứ không phải là tự nhiên mà thay đổi được đâu. <laughs>
Ưm. Đúng rồi. Ừ. Ừm. Xác xác. Bạn cứ từng bước, từng bước thôi nè, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi nha. Và bên cạnh đó đó, bạn, thì mình nghĩ là bạn cũng sẽ nên dành nhiều thời gian cho chính bản thân bạn hơn một chút nè. Có thể là căn nhà nó không phải lúc nào cũng ngăn nắp 100% hết. Nhưng mà điều đó cũng đâu có quan trọng đâu, bạn ơi. Tại vì đây là căn nhà, là tổ ấm của bạn với chồng, đúng hông? Và với những đứa con của bạn nữa thì cũng sẽ không có ai phán xét về nếu mà căn nhà nó hơi bừa bộn một chút nè. Hay là cái áo chưa có được để đúng vị trí hoặc là đôi giày, đôi dép để hông được đúng vị trí chẳng hạn. Đó, thì có thể nha, thì bạn cũng sẽ thả lỏng lại hơn một chút nè và dành nhiều thời gian hơn với cái việc là dành thời gian chăm sóc cho bản thân của bạn, chăm sóc cho những cái cảm xúc của bạn chẳng hạn. Hoặc là nha, nếu mà có thời gian nhiều thì cùng với gia đình đi, ơ, uống cà phê, đi chơi công viên chẳng hạn. Đó, thì mình nghĩ là những cái cách này nha, nó cũng sẽ giúp cho cái việc mà bạn gắn kết nhiều hơn với các thành viên trong gia đình. Và mọi người á, cũng sẽ giảm được rất là nhiều cái sự áp lực. Và sau đó quay trở lại cái việc mà việc nhà và trách nhiệm đó bạn, thì mình nghĩ là bạn cũng sẽ thoải mái hơn. Và chính bản thân chồng bạn cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn và phối hợp với bạn nhiều hơn đó bạn. Đó, thì hổng biết là bạn cảm thấy là cái việc này nè, nó có ổn hông?
Ừm. À! Ừm. Ừm! Đúng. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng, đúng. Ừ. Thực ra bạn nói thì mình mới để ý những cái cộc cằn, những cái, kiểu như là, ừm, mình nói ra, nó d nó đều là xuất phát từ cái việc là bản thân mình quá là cầu toàn và mình là cũng là một người mà, kiểu, ừm, hơi bị, ờ, hơi bị sạch sẽ quá, nên là nó cũng khiến cho những người xung quanh mình có vẻ như là hơi bị ngột ngạt, đúng không? Mình hoàn toàn có thể linh động một chút chứ và dành thời gian cho bản thân đi và, ừm, bớt những cái quy tắc trong gia đình lại thì để cho mọi người có thể thoải mái sinh sống hơn. Nhà là nơi để về mà, để mà có thể, kiểu, thoải mái cũng như là chia sẻ với nhau mọi thứ, chứ đâu phải là nơi để mà áp dụng tất cả những cái khuôn tắc của mình ở trong cái cái cái ngôi nhà này đâu, đúng không? Ờ, bạn nói thì mình mới mới nhận ra đấy. <sniffs> Chắc là sắp tới thì mình sẽ dành thời gian để mà chơi thể thao, hoặc là làm một cái gì đó nó thoải mái hơn một chút để mà, ừm, đầu óc nó thoáng đãng hơn, để mà có thể, ừm, thoải mái hơn với mọi người trong gia đình ấy. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì hôm nay đã lắng nghe mình tâm sự và cho mình rất là nhiều những cái lời khuyên hữu ích nha. Mình nghĩ là mình sẽ có thể áp dụng trong thời gian tới đấy.
Ừm. Ừm. Hổng ha Ừm Ừm. Mà á Ừm. Rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Chúc cho bạn cứ từng bước từng bước nè, rồi mọi chuyện sẽ ổn hơn nha! Cảm ơn những cái lời chia sẻ của bạn nè!
Ừm. À.